Bạn ơi, ờ, chả là bây giờ ấy, mình đang muốn thay đổi được cái thói quen của mình nhưng mình liên tục bị thất bại, đó, cho nên là nói rõ để cho bạn hiểu hơn là mình thì trước đến nay đấy, mình là một cái người là mình thức rất là muộn, á, và chính cái việc thức muộn đó nó khiến cho mình là sáng mình cũng không thể nào mà dậy sớm được, cũng toàn ngủ đến khoảng là sớm thì cũng 9:00 đến 10:00 sáng, á, không thì có khi là đến trưa cơ. Á, nhưng mà tại vì là mình bây giờ là mình đang tự kinh doanh, mình đang bán hàng, ờ, gọi là, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử ấy, thành ra nói thật với bạn là cái giờ giấc của mình ấy, nó có mình cũng có thể là chủ động hoặc linh hoạt được theo, cho nên là mình cũng không bị có cái gì đó ép buộc. À, thành ra là bây giờ, ờ, khi mà mình cứ duy trì cái lịch sinh hoạt mà nó cứ đến tối muộn xong rồi hôm sau thì lại ngủ gần đến trưa ấy, mình thấy nó cũng hại sức khỏe lắm. À, ban ngày dậy ấy cảm giác nhá, mặc dù ngủ đủ giấc, thế nhưng mà nó cứ lơ mơ, nó thiếu tập trung và nó cứ bị mệt mỏi ấy. Và cái cảm giác đấy nó kéo dài đến khoảng đến chiều, á, đầu giờ chiều may ra mình mới hết cơ. Ấy, và mình cũng nhận ra đó là cái thói quen nó không được tốt. Thế nhưng mà mình cũng thử thay đổi thói quen rồi, cũng cố gắng là ngủ làm sao cho nó sớm này kia, rồi là cũng muốn là dậy được sớm đấy. Nhưng mà nói thật với bạn là cũng chỉ được 2-3 hôm, cuối cùng lại thất bại, lại đâu vẫn hoàn đấy. À, thế cho nên là không biết là với ừm, với không biết là với cái tình huống mà mình đang gặp phải này nè, mà mình đang muốn thay đổi thói quen ấy, mà nó cứ thất bại như này, thì bạn có thể cho mình một số cái lời khuyên nào đó được không?
Ừm. À! Ưm, mình hiểu. Ờ! Ừm. À, cũng có thách thức ha! Ừm hưm. Ừm, mình nghe mình hiểu rồi ha. Thì thật ra đầu tiên là, ờ, cũng ghi nhận là bạn cũng đã có cái sự là chủ động trong cái việc là ngủ sớm nè, rồi sắp xếp lại thời gian nè, để cũng có một cái ý thức rất là tốt về sức khỏe, đúng hông? Đúng là sức khỏe bắt đầu nó báo động rồi, đúng hông nè? Đó, ờm, tuy nhiên có thể là trong quá trình bạn ứng dụng thì có những cái gì đó nó đang phá vỡ đi cái thói quen của bạn, đúng hông nè? Thì kể mình nghe cụ thể đi, cái điều gì mà khiến đã phá vỡ đi thói quen của bạn, tạo lập được 1-2 ngày thì nó lại bị phá vỡ nè? Thì thì thì những cái tác động nào, từ chính bạn hay bên ngoài tác động vào đã phá vỡ nè?
Đúng rồi. <chuckles> Cảm ơn bạn. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Trời ơi! À. Mình nghĩ là chắc là do bản thân mình thôi. Vì là nếu mà nói về cái thói quen là để làm sao đi ngủ được sớm nhá, thì tối đến đấy, ừm, mình cũng cố gắng là phải làm sao đi ngủ sớm, cũng lên giường sớm. Rồi là, ờ nhưng mà thực ra ấy, là cái việc lên giường của mình nó chỉ mang tính chất là lên giường để nằm thôi, thế nhưng mà tay thì vẫn cầm điện thoại, vẫn lướt mạng xã hội này, rồi là vẫn, ơ, gọi là, chat chít, nói chuyện với bạn bè, xong rồi là cũng chơi game. Đấy, đủ thứ, xem bóng đá này kia. Nói chung là mình thấy là tối đến ấy, cái điện thoại nó đang ảnh hưởng đến mình khá nhiều. Và gần như lấy có những hôm mình bị cuốn vào nó. À, có thể là 10:00 mình lên giường nhá, nhưng mà mình lướt điện thoại xong, bỏ cái điện thoại xuống thì lúc đấy có khéo cũng đã có những hôm đến 01:00-02:00 đêm mất rồi. Đó, cho nên là mình thấy là là là mình hoàn toàn là bị cái điện thoại nó chi phối hoàn toàn đấy. Á, và chính cái việc mà mình dùng muộn như vậy ấy, đấy cuối cùng sáng hôm sau đấy cũng có dậy được sớm đâu, cũng đặt báo thức này kia đấy, nhưng mà sáng dậy thì thôi, chả biết là báo thức kêu lúc lào, chỉ biết là lúc tỉnh dậy thôi cũng đã 10:00-11:00 trưa rồi. Đó, nó là như vậy đấy.
À. Cũng nhiều chủ đề ha. À, <laughs> tức là cũng có những cái tình huống trớ trêu, đúng hông? Điện thoại thì kêu đường điện thoại mà bạn ngủ thì bạn ngủ đường ngủ, đúng hông nè? <laughs> Nói chung là, ờ, cũng đấy, thật ra thì nó cũng sẽ có những cái thách thức bởi cám dỗ bởi điện thoại, đúng hông? Ý là hồi nãy bạn cũng nói là do là bạn tự doanh thì cũng, kiểu là, tâm lý cũng thoải mái hơn, đúng hông nè? Chủ động thời gian, đúng hông? Thì nhiều khi tự kinh doanh thì thường thường tầm cứ gần gần trưa trưa trở đi mới có khách hàng nhiều, đúng hông nè? Đó. Thật ra thì cũng rất là hiểu tâm lý của bạn nên cũng không sao nha, đừng có quá tự trách bản thân nha. Thì, ờ, biết đâu trong cái quá trình, ờ, chúng ta trao đổi ngày hôm nay, biết đâu có những cái giải pháp, mẹo nào mà đạn có khi thì của bạn cũng đã từng ứng dụng trước đây hoặc là có thể thêm những cái mẹo mới để có thể cùng, ờ, chọn xem cái nào phù hợp với bạn nhất ha? Rồi, vậy cho mình hỏi nè, cái động lực bây giờ, kiểu, trước giờ thì, ờ, mình nghe bạn thấy là cũng có ảnh hưởng h sức khỏe nhưng có thể nhiều khi lúc trước là động lực nó cũng chưa mạnh lắm, đúng hông? Tại vì, ờ, ờ, thức khuya một xíu thôi, một tí thôi thì ngày mai ngủ trễ một tí thôi, đúng hông nè? Thì bây giờ bạn thấy là sức khỏe bạn ở cái mức báo động chưa nà? Khiến cho bạn, kiểu là, cảm thấy là cần phải cấp bách để thay đổi chế độ ngủ chưa nè?
Trớ trêu. Ơ, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi đấy. Chuẩn rồi đấy. <chuckles> Đúng rồi. <laughs> À, rồi, cảm ơn bạn. OK. Rồi, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừ, mình thấy là cấp bách rồi đấy, bởi vì là nhá, ngày xưa ấy thì mình thấy là, à, thôi thức muộn tí thì sáng hôm sau dậy thì cũng, gọi là, dậy muộn hơn một tí, cũng đâu có sao, đúng không? Nhưng mà đúng thật là cái h hồi đó có thể là sức khỏe của mình nó đang tốt, ừm, nó đang tốt thì mình thấy là, ừ, mình vẫn khỏe, mình vẫn không vấn đề gì. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình thấy là cái thói quen này nó kéo dài quá, dẫn đến cái việc là bây giờ mình cũng có tuổi rồi, á, mình thấy là thức thì thức muộn được, thế nhưng mà sáng hôm sau dậy ấy nói thật là mình mệt, mình mệt rất là lâu. Có nghĩa là ngày xưa chỉ cần một hai tiếng đồng hồ tỉnh dậy xong là mình có thể là thoải mái tỉnh táo được rồi, thế nhưng mà bây giờ nhá, ví dụ với bạn là nếu như 10:00 sáng mình dậy, mặc dù là có thể là đêm thì là khoảng tầm 2:00 đêm mình ngủ nhá, thì đến 10:00 vẫn là tám đủ 8 tiếng mà, đúng không? Nhưng mặc dù là ngủ đủ tiếng nhưng mình thấy nhá mình vẫn mệt mỏi, mình không thể tập trung để làm được cái việc gì cả. Và để mà nói mà mình có thể tỉnh táo được hoàn toàn ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3:00 chiều thì may ra mình mới tỉnh táo được. Đấy, và mình thấy là cái sức khỏe mình nó cũng yếu đi theo cái việc là thể chất nữa, nghĩa là bây giờ mà bảo mình đi chạy bộ hay là đi đạp xe này kia đấy, chắc là mình chạy bộ được đâu đấy khoảng tầm 2-3 phút hoặc là có thể là nếu mà nhiều thì 5 phút là mình đã thở dốc rồi, đấy.
Ừm. Ồ. Ừm, đúng rồi nè. Ờ, không còn được, ờ, nhanh nhạy hoặc, ờ, độ bền như xưa, đúng hông?
Đúng rồi, độ bền nó kém hơn nhiều nha. Đó, cho nên là mình cũng đang thấy là cái cơ thể của mình nó cũng đang báo động để cho mình biết là cái thói quen của mình bây giờ nó đang hơi tai hại rồi đấy.
Ưm. Rồi, mình hiểu rồi nè. Và tính ra cái lời đầu tiên là chắc phải là cảm ơn cơ cơ thể của bạn nha. Cảm ơn cơ thể nó còn cái đồng hồ báo động nó cũng nhạy bén ha, chứ nếu mà nó báo động muộn quá thì thật ra cũng nguy hại cho sức khỏe rất là nhiều. Ờ, và đúng rồi, và và mình nghĩ là bạn cũng đã nhận ra được những cái vấn đề, đúng hông? Về sức khỏe nè, về cái độ bền của cơ thể cũng như là cái việc như bạn nói là cứ khả năng tập trung mà tới 3:00 chiều thì, kiểu như, là bạn mất nguyên một cái khoảng thời gian buổi sáng nè, rồi buổi trưa nè, và cả vào đầu giờ chiều gần như là, đúng là đúng là gần như nguyên ngày, đúng hông nè? Thì cũng rất là ảnh hưởng đến công việc, đúng hông? À, vậy bây giờ bắt đầu để khám phá xem cái nào phù hợp với bạn ha. Thì, ờ, bạn có từng vào thời gian nào mà bạn có dành thời gian bạn thử từng một cái việc là, à, nghiên cứu những cái thông tin trên mạng về, à, việc mà, ừm, tác hại của thức khuya hông bạn? Tức là nghiên cứu sâu luôn á bạn? Biết để để kiểu là, giống như là, nhìn mà có một cái động lực mạnh mẽ, nhìn vào đó cái là thấy sợ liền luôn á, thì thì bạn có từng nghiên cứu thử chưa nè?
À, rồi, rồi! Đúng thật. Ừm, cảm ơn bạn. Ừm, cũng nguy đấy! Ừm, nguyên ngày luôn đấy! Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ô kê. À, trời ơi! À, <laughs> rồi! Mình hiểu rồi. Mình có đọc chứ, mình đọc rất là nhiều những cái bài báo ở trên cũng trên mạng xã hội luôn đấy, rồi là những cái bài báo ở trên website. Mình cũng thấy người ta nói rất là nhiều cái tác hại của cái việc là ngủ muộn làm rối loạn đồng hồ sinh học này kia, hay thậm chí là mình còn thấy người ta nói là cái gì mà có thể là bị, à, ung thư, cái gì đấy, nói chung mình nghe là mình cũng sợ lắm. Ấy nhưng mà nói thật với bạn là mình cũng mới chỉ đọc qua qua thế thôi, à, mặc dù là cũng có đọc đấy nhưng mà cũng, ơ, thực ra là đọc xong rồi đến hôm sau lại quên ấy mà, cho nên là để mà nói là sâu ấy thì mình cũng nghĩ là mình chưa đủ sâu đâu.
À. <laughs> Ừm. Thì có thể là nghiên cứu sâu để giống như là cơ thể nó kích thích, kích hoạt một cái chức năng một cái chức năng tạo ra một cái ích ý thức và cái ý chí mạnh mẽ á bạn. Ờ, ý chí mạnh mẽ là thứ nhất là bảo vệ cơ thể, vì bạn thấy một cái tác hại cực kỳ nguy hại. Ý mình nói đọc ở đây không có nghĩa là neo cái điều, ờ, tiêu cực vào cơ thể nha, mà đọc để có sự hiểu biết để, ờ, sinh ra một cái ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó là có thể là, ờ, bạn, ờ, nếu mà bạn nhiều khi nam thì thường thường cũng ít để ý ý về ngoại hình, nhưng mà c việc mà cũng nhiều khi là cái gương mặt tươi tắn nè, năng lượng hơn nè, đúng hông? Thì nó cũng sẽ rất là tích cực hơn rất là nhiều và nó vừa tốt cho công việc ngoại giao, đúng hông nè? Đó, thì bạn có thể là ghi chú một cái ghi chú nhỏ hoặc là một cái hình ảnh minh họa cái chủ cái cái mục tiêu mà bạn hướng đến á, có thể dán lên bàn làm việc, dán trên cái ốp phía sau đựng lưng điện thoại của bạn, hoặc là ngay cái đầu giường của bạn á, để tự nhiên tới mỗi lần mà chuẩn bị mà cầm điện thoại lên mà chuẩn bị xem á, thì bạn thấy cái mục tiêu đó tự nhiên giống như một cái đồng hồ báo thức nhắc nhớ bạn. Thì bạn thấy điều này có tiện với bạn hay không nè?
À, hay đấy! Ừm, mình hiểu rồi. À, hay nha. Ừm, đúng rồi. Công nhận. A, rồi, rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, rồi. Hay đấy! Mình thấy là cái này của bạn đúng là một cái lời khuyên rất là hay và ló bổ ích đấy. Đúng thật là có thể là bây giờ trở đi mình cũng sẽ cố gắng là mình tìm hiểu xem là thực sự là sâu những cái việc mà bây giờ thức muộn rồi là dậy muộn như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình như thế nào, đúng không? Có thể là bạn vừa nói đấy, là cái vấn đề ngoại hình thôi, đấy, đúng thật mình cũng là một người mặc dù là mình là đàn ông nhưng mà mình cũng, ơ, rất là quan tâm đến vấn đề ngoại hình đấy. Mình sẽ cố gắng là tìm được một cái mục tiêu nào đó, ví dụ như là cái mục tiêu về ngoại hình đi, để làm sao, a, từ cái mục tiêu đó, nó sẽ nhắc nhở cho mình để mình có được cái động lực, tạo cái thói quen tốt hơn, đúng không? Mình thấy cách này rất là hay đấy.
Ừm, đúng rồi nè. <chuckles> Ừm. Đúng rồi nè, mình tin là bạn sẽ làm được rất là tốt. Vì bạn cũng đã có cái sự ý thức và cái sự sức mạnh nội tại, sự sự kiên định bên trong bạn rồi mà, chỉ có điều là giữ cái nhịp thường xuyên hơn. Với lại thêm nữa là sẽ có hai cái phần nữa là kiểm soát, ờ, về cái lịch trình buổi tối của bạn và cái phần, ờ, từng bước từng bước dời cái lịch ngủ lên sớm hơn, ờ, chia từng mục tiêu nhỏ. Bạn đừng có vội ha quá thay đổi nhanh quá, nhiều khi bạn, kiểu, tự nhiên đang từ, ờ, 1 giờ mà lên thẳng luôn cái 10 giờ, nhiều khi bạn kêu bạn ngủ bạn cũng hông ngủ được. Mà cái lúc hông ngủ được thì chắc chắn phải động lực là đi tìm cái điện thoại, sao tại giờ không ngủ được thì phải tìm điện thoại chứ sao nè, đúng hông? Đó, thì nhớ là dời lịch cũ lên từ từ hén. Thì cái việc này, ờ, tiện cho bạn thích nghi không? Tức là ví dụ bạn dời lịch ngủ lên, à, 30 phút thì bạn cái lịch, ờ, thức dậy của bạn cũng sẽ thức sớm 30 phút. Thì, à, bạn bạn bạn tiện cái lịch này, đúng hông nè?
Rồi. <chuckles> Cảm ơn bạn. Lịch trình buổi tối. Rồi. Hơi khó, đúng không? <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Hay đấy! Ừ, mình thấy là cái việc mà bạn đưa ra cho mình ấy là dời cái lịch ngủ nó sớm dần hơn qua từng ngày, đúng không? Cũng là một cách rất là hay. Và mình thấy là rất là chí lý đấy. Nếu như bây giờ mà bảo mình là đang ví dụ 2 giờ đêm mình mới ngủ, mà đòi mình 10 giờ tối đòi ngủ ngay thì mình nghĩ là khó. Thế nhưng mà khi mà bạn gợi ý cho mình ấy mình sẽ cố gắng là rút dần đi. Có thể là ngày mai thì sẽ là 1:30 đêm, rồi là 1 giờ, sau đó mình cứ rút dần. Mình thì mình muốn là bây giờ rút làm sao đến khoảng tầm 11 giờ đêm. Đó, thì mình nghĩ là cái giờ đó mình đi ngủ là đẹp, thì mình sẽ, à, mỗi một ngày mình giảm đi nửa tiếng để là ngày hôm sau mình có thể thức dậy sớm hơn nửa tiếng, đúng không? Cách này hay, mình nghĩ là mình sẽ thử từ từ.
Đúng rồi nè. Ừm, quá tốt! <chuckles> Đúng rồi nè, đó. Ừm, mình tin là từng bước bạn sẽ thích nghi từ từ và cái đồng hồ sinh học của bạn cũng sẽ thích nghi phải dễ ngủ hơn. Và có s một số hoạt động trước khi ngủ để kích thích bạn dễ ngủ hơn ha. Ví dụ như là cái lịch trình điện thoại của bạn hồi nãy bạn nói là chơi game rồi xem đá banh gì, đúng hông? Rồi các hoạt động giải trí thì, ờ, thí dụ khung giờ đi, bạn ví dụ 11 giờ bạn ngủ đi ha, mình đang ví dụ mười một giờ ha. Xuống tới 9 giờ, à, điện thoại sẽ là người bạn của bạn, có nghĩa là bạn muốn xem gì bạn cứ xem cho thả ga, cho thả cửa, cho thoả thích. Để không có bị trong vòng khung giờ đó thôi, mà tới không dùng đó thì xong tới khung giờ đó thì sẽ có cái chế độ báo trên báo thức trên điện thoại á bạn, nhắc nhớ là "Tới giờ đi thư giãn cho đẹp trai nè", <chuckles> kiểu như thế.
Ô kê. Ừm, hoạt động, đúng không? Đúng rồi. 11 giờ. Mình hiểu. Ô kê, nhất trí. À, rồi. <chuckles> Hay đấy.
Thì, ờ, sau khi sau khung giờ đó thì bạn có thể là đi ngâm chân, đi dùng máy massage, có những cái massage nhỏ nhỏ cổ vai gáy, nếu bạn làm việc văn phòng nhiều nè, đi bộ nhẹ nè, hoặc là thiền thở hoặc là đọc tr vài trang sách. Hoặc là có thể là nhiều khi nam cũng có thể chăm sóc da nhẹ nhẹ cũng được mà, đúng hông? Đó, hoặc là những động gì đó, có thể nói chuyện với người thân trong gia đình thì, à, bạn cứ xem cái hoạt động mà có thể xen vào mà khiến cho bạn thích thú trước khi ngủ mà cũng nhẹ nhàng để dễ đi sâu vào giấc ngủ thì mình tin bạn cũng sẽ dễ ngủ hơn, đúng hông nè?
Đúng rồi. Mình có biết. Ừm. Ô kê. Mình hiểu. Rồi, công nhận nha cái lời khuyên này hay này. À, mình sẽ cố gắng là nếu như, ơ, đợt tới mà mình lùi được cái giờ ngủ của mình về 11:00 thì mình cũng sẽ cố định cái lịch trình là ví dụ bây giờ mình chỉ dùng điện thoại đến 9:00 thôi. Sau đó là mình sẽ dành thời gian mình v rất là, ha, thích cái, a, hoạt động mà bạn vừa nói là ngâm chân với đọc sách ấy, mình sẽ cố gắng là, mình sẽ phối hợp cả 2 cái hoạt động này. Nghĩa là mình vừa ngâm chân mình vừa đọc sách, mình, ờ, thích, cái, đọc sách lắm, ở nhà mình cũng có một kệ sách to tướng cơ, nhiều sách lắm mà cũng chưa đọc hết, thì mình nghĩ là mình sẽ tận dụng luôn. Để đợt này là thay vì cái việc là dùng điện thoại sẽ cố gắng là vừa ngâm chân vừa đọc sách, ấy, để làm sao đến khoảng tầm 10:30 là mình có thể lên giường dần để mình đi vào giấc ngủ mình nó dễ hơn. Thì chắc chắn là mình nghĩ là nếu mà ngủ được khoảng tầm 11:00 đấy, thì sáng hôm sau tầm khoảng, ờ, 6 hoặc là 7:00 là có thể là mình dậy là mình nghĩ là cũng thoải mái rồi đấy. Ờ, hay nha. Mình sẽ thử tất cả những lời khuyên của bạn đấy.
Hợp lý luôn ha. <chuckles> Ưm, quá tốt luôn. Ưm. Dậy sảng khoái, đúng hông nè? <laughs> Ưm. Và mình tin, ơ, và bạn sẽ từng bước làm được tốt và có thể là thiền buông thư trước khi ngủ để có thể là ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Chúc bạn thành công nha.
Ai đấy? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bái bai.
Bái bai.